เคยครั้ง ครั้งเดียวค่ะ เพราะว่าอยากรู้ว่าการโดดเรียนเป็นไง
ทำ ทำยังไงครับ แบบโดดรั้ว แบบปีนออก อะไรงี้เหรอ?
อ๋อ มะ ไม่ ๆ ๆ แค่โดดเรียนคาบเดียว อะไรงี้
อ๋อ อุ๊ย! อันนี้คือ คือแบบผมออกนอกโรงเรียนเลยอะ คือผมปีน อ่า หลบไปทางบ้านพักครู ไรอย่างเงี้ย แล้วก็ปีนรั้วออกนอกโรงเรียน อย่างงั้นเลยอะ เออ แต่ว่าผมไม่ได้ทำคนเดียวคุณ ผมชวนเพื่อนผม อือฮึ ชวน ชวนเพิ่มอีกคนหนึ่ง เป็นเพื่อนแบบเนิร์ด ๆ เลย แบบใส่แว่นเนิร์ด ๆ เลย อย่างเงี้ย อา
อ๋อ อ๋อ ว ทำหลายคนใช่ไหม? อืม โอ้โฮ แล้วเขาก็ยอมทำตามเหรอคะ?
เขาก็ยอมทำตาม เขาบอกว่า เออ ไม่เคยเหมือนกันน่ะ อ อ น่าลอง ดี <laughs>
อืม แต่ว่ามันก็ถือว่าเป็น ส ประสบการณ์อย่างหนึ่งนะคะ คือครั้งหนึ่ง เด็กมันต้องมีแบบสักครั้ง อะไรเงี้ย
ช ใช่ ๆ แต่แบบมัน มันไม่ใช่คาบเดียวอะครับ คือแบบพอโดดทีมัน มันหายไปทั้งแบบ ทั้งวัน อย่างเงี้ย หรือแบบหายไปช่วงบ่าย อย่างงั้นเลย เออ ก็เรียกว่าแบบ อะ มันก็แปลกดีเหมือนกันเนาะ
ใช่ เรารู้สึกว่าสนุกดี อา เราเคยคิดค่ะ แต่ว่า เราน่าจะทำไม่ได้ ระ ถ้าดะ ทำนี่น่าจะหนัก เพราะว่าเป็นสารวัตรนักเรียนด้วย อะไรงี้
โอ้โฮ อุ๊ย คุณเป็นสาระ สารวัตรนักเรียน แล้วแบบคุณซัดเขาไปทั่วขนาดนี้ <chuckles> ก็ เรียกว่า
ใช่ <chuckles> ไม่ อ เพิ่งมาเป็นตอน ม.ต้น อะค่ะ แต่ว่าก็ ก็ทำผิดกฎเยอะอยู่ คือถะ คือการเป็นสารวัตรนักเรียนมันเพื่อป้องกันตัวเองจากอาจารย์ ใช่ไหมคะ เพราะว่าเขาจะไม่ค่อยมาเล็งเรา เขาจะไปเล็งคนอื่น มันคือการป้องกันตัวอย่างหนึ่ง
อ๋อ อ๋อ อ๋อ มัน มันมีเบื้องหลังแบบนี้เหรอครับ? อืม เฮ้ย ผมเพิ่งรู้นะเนี่ยว่าแบบ การเป็นสารวัตรนักเรียนเนี่ย มันมีเบื้องหลังแบบนี้อยู่ด้วยเนี่ย ผมเพิ่งเคยคิด
ใช่ <chuckles> เรา คือคนอื่นอาจจะไม่เป็น แต่คือเราเป็นไงคะ คือเป็นเพื่อที่ 1 คือเราจะได้ ไม่ต้องไปทำจิตอาสาให้มากกว่าคนอื่นเขา ก็แค่ยืนเฉย ๆ อะไรอย่างเงี้ย แล้ว สอง ก็คือ
อา อ๋อ